ครับ ก็อย่างเช่นพวกแบบว่า อาจจะกวาดบ้าน ถูบ้าน อะไรอย่างงี้เนาะ ซึ่งถ้าเครียด ๆ เนี่ยบางทีก็รู้สึกว่า เอ่อ อาจจะต้องแบบว่าเห็นห้องน้ำสกปรกเนี่ยอาจจะเก็บไว้ ใช่ไหม แล้วก็ทำความสะอาดทีเดียวครับ อืม ครับ ซึ่ง
อืม อืม อืม ครับ แล้ว แล้ว แล้ว หลังจากที่เราทำแล้วเนี่ย เรามีความรู้สึกยังไงครับ ตัวคุณ?
อืม ครับ ก็ในส่วนของกา การที่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ย ของผมเนี่ยรู้สึกว่าแบบระบายความเครียดได้ดีเลยครับ ก็จะเริ่มด้วยการนะครับ เอ่อ เทน้ำยาไปก่อน อืม เราจะฉีด ฉีดน้ำ ใช่ไหม พร้อมกับเทน้ำยาขัดห้องน้ำเนี่ยให้ทั่วครับ ชโลมทิ้งไว้ อา ชโลมทิ้งไว้ จากนั้นเนี่ยก็ออกมาข้างนอกนะครับ เพื่อเปิดเพลงครับ ปลุกเร้าอารมณ์ ใช่ครับ แบบเนี้ย อืม ใช่ครับ ก็ อืม ปลุกเร้าอารมณ์ ทีนี้อาจจะบาง บางทีก็อาจจะเพลงชิล ๆ บางทีก็อาจจะเป็นเพลงที่แบบว่าปลุกใจนิดหน่อย ให้มันแบบพร้อมที่จะมีแรงเนาะในการสู้กับ อ่า กิจกรรมที่เราจะทำ อะไรอย่างเงี้ย อืม หลังจากนั้น อา
อืม อืม อืม ครับผม อา ครับ อะฮะ อืม ครับผม อืม อ๋อ โอ้โฮ มีเหตุผล ใช่ไหมครับ? ในการเปิดเพลง ครับ อา ครับ เออ อ๋อ แต่ แต่ แต่มันก็เป็นกิจกรรมที่เราทำด้วยความรู้สึกที่ ที่ ที่ดี ถูกไหมครับ?
ครับ ก็ ก็แบบเครียด ๆ มาเนาะ เราก็เห็นห้องน้ำสกปรกมาก ๆ เลยเนี่ยครับ ชอบเลยแบบนั้นน่ะ ระบายได้ดี ทีนี้ก็ พอน้ำยามันได้ออกฤทธิ์สักหน่อยแล้วเนาะ แล้วเราก็เลือกเพลงเสร็จแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อ่า เราก็หยิบแปรง หยิบแปรงทำความสะอาดมาเลยครับ อืม เตรียมขัด ทีนี้ก็ลงแรงไปให้เต็มที่เลยครับ ระบายมันออกไปครับ อืม ครับ ทีนี้ ใช่
เออ ๆ โอเคครับ แล้วยังไงต่อ? ครับ อืม อื้อฮือ ครับ ครับผม อา <chuckles> เฮ้ย ครับผม เออ อื้อฮือ ครับ โอ้โฮ เหมือน เหมือนกับคุณก็ได้ระบายนะไปกับ โอ้โฮ เศษ พวกเศษตามซอกมุมต่าง ๆ ในห้องน้ำ เออ ๆ แล้วมันยังไงต่อครับ?
ใช่ ใช่ ทีนี้ โอ้โฮ แบบคราบดำ ๆ มันหลุดออกมาเนี่ย อื้อฮือ เหมือนความเครียดที่มันออกมาจากใจเราครับ มันก็ได้ระบายออกมา ยิ่งดำเยอะยิ่งสะใจครับ เพราะว่ามันก็ยิ่งสะอาด อืม มันก็แบบ แบบเต็มที่เลยครับ
เออ ครับ อื้อฮือ ครับ เอ่อ แล้ว แล้ว แล้วจังหวะของเพลงนี้มี มีส่วนไหมครับ?

อา มี มีเยอะเลยครับ มีเยอะ คือห้องน้ำอะมัน มัน มันไม่ได้ขัดทุกวันอยู่แล้ว เพราะว่าเรา บางทีเรา คือมันต้อง อาจจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมด้วยเนาะ ที่มันสกปรกด้วย ซึ่งปกตินี่จะไม่ค่อยสกปรกครับ เพราะว่าเครียดบ่อย ก็เลยห้องน้ำสะอาด อา ใช่ ทีนี้ก็อาจจะทำอย่างอื่น บางทีก็ล้างรถ อย่างเงี้ยครับ อา ล้างรถช่วยได้
อา ๆ ๆ ๆ ครับผม อืม อา ใช่ครับ อื้อฮือ อ๋อ ครับ ล้างรถ อื้อฮือ หลัก หลักการเดียวกันไหมครับ การล้างรถกับล้างห้องน้ำ?
ใช่ ๆ คล้าย ๆ กัน แต่ล้างรถจะต้องละเมียดละไมกว่านิดหนึ่ง มันจะ อาจจะลงแรงมากไม่ได้ เพราะว่าในการขัด ก็อาจจะค่อย ๆ ถูด้วยแบบว่า อ่า ฟองน้ำ หรืออะไรที่มันแบบว่า ถ้าเรากดแรง ๆ เดี๋ยวมันจะเป็นรอยไง เราก็ต้องถู ๆ ถู ๆ ดี ๆ อา แล้วการที่ มัน มันคล้าย ๆ กันเลย มัน มัน บางทีมันทำให้เรามีสมาธิด้วยนะ แบบ ก็ต้อง ต้องค่อย ๆ ไล่ดูไงว่าตรงไหนมัน มันมีคราบ ครับ บางทีเดี๋ยว อือฮึ
อา อ๋อ ยังไงครับ? อือ อืม อือ ๆ ๆ ๆ อื้อฮือ ครับ เออ ยังไงครับ? อ๋อ เออ เหมือนการล้างรถต้อง ต้องใช้ความละเมียดละไมเนาะในการแบบ เรา คุณจะไปแบบขัดแรงเหมือน เหมือนตอนขัดห้องน้ำที่อาจจะเอาสะใจในการขัดคราบสิ่งสกปรกออกไปไม่ได้ เออ ใช่ไหมครับ? อา แล้วมัน
อา ใช่ ๆ ใช่ แล้วในการ ในการที่เรา อะฮะ
ครับ แล้วอย่างงี้ ด อา ๆ ๆ ๆ ครับ
ครับ ใน ในการที่เราถู ครับ ๆ อา ว่ามาเลยครับ ยังไง?
อ้าว แล้ว แล้วมันส่งผลลัพธ์ต่างกันไหมครับ? การขัดห้องน้ำกับการล้างรถเนี่ย